Nếu mà để nói về cái giai đoạn nghiện trước đây của mình ấy, là mình ăn cơm tối xong là mình sẽ cầm điện thoại mình nằm giường đắp chăn, đấy, xong xem xem thì bảo là xem một chút thôi, nhưng thực ra một chút của mình rất có khi nó lên đến 1:00-2:00 sáng đó bạn, bởi vì mình không thể kìm được. Đấy, và khi mà mình ngủ muộn như vậy rồi thì nó quá cái nhịp đồng hồ sinh học của mình, thì đến lúc đó lại càng khó ngủ, mình cứ trằn trọc, hoặc là có thể là lúc đó mình mệt mình ngủ nhá, nhưng mà đang đêm 3:00-4:00 sáng mình lại tỉnh dậy. Đấy, thì thật sự là mệt mỏi luôn.
Ừm. À! Ừ. Ờ. Ờ. Ừm. Ờ, mình hiểu. Ừ. Ờ, chập chờn đấy, gọi là Ừm, và bạn có biết được cái nguyên nhân vì sao mà bạn dự kiến là bạn sẽ sẽ lướt một chút xíu thôi rồi bạn đi ngủ, nhưng mà cuối cùng là bạn lại cuốn vào và bạn lướt tới 1:00-2:00 sáng? Thì bạn thường sẽ coi những cái nội dung gì mà nó nó khiến bạn là giống như không có có giữ được sự kỷ luật á?
<laughs> À, với bản thân mình thì mình thấy là trên đó nó rất là cuốn, khi mà mình xem một cái thể loại, à, gì đó rồi ấy thì nó sẽ gợi ý cho mình những cái clip tương tự. Ừ, thì mình rất thích xem mấy cái cô cô ấy nhảy với lại nhạc nền nhạc Remix chẳng hạn, lắc hông qua lắc hông lại, ồ, xem rất là cuốn, đúng không? Đấy, nên không thể rời bỏ được cái điện thoại luôn.
Ờ, à, nó đề xuất. Ừm. Ừm. Ừm. Ờ. Ờ, và khi mà bạn càng xem nó thì nó càng đề xuất cho nhiều cái, ờ, cái cái video mà nó, gọi là, nó hấp dẫn hơn và nó cứ cuốn cuốn bạn vào. Và khi mà cứ xem như vậy thì thứ nhất là nó đã quá cái cái giờ mà s nhịp sinh học của mình nó thường thường là nghỉ ngơi. Cái thứ hai nữa là mắt của mình mà cứ nhìn điện thoại như vậy thì nó cũng sẽ kích thích á, nó sẽ căng thẳng cả về não, cả về mắt cho nên là khi mình nằm thì mình sẽ không có vào giấc ngủ được, đúng hông? Và ừm, ừm.
Đúng rồi. Ừm. À, chính xác đó. Ừm. Ừm. À, bạn nói đúng đấy, ánh sáng xanh thực sự là nó làm cho bản thân mình rất là khó ngủ. Có những cái hôm mà mình, ờ, cũng không phải là xem điện thoại đâu, mình làm việc trên máy tính, ví dụ sếp giao cần phải làm gấp ở nhà đấy, thì mình cũng có làm muộn muộn một chút, cũng không muộn quá đâu, đến tầm 11:00, nhưng lúc đó thì mình, à, tắt máy tính, mình đi vào giấc ngủ. Ừ, thì khi đi vào giấc ngủ nhớ, mình cảm giác là mình vẫn tỉnh táo giống như đang nhìn màn hình ấy. Và, ờ, cái cái cái cái cái tâm trạng của mình là, kiểu như là, cứ nằm vẩn vơ không thể nào ngủ được. Đó.
Ờ. Đúng, ừm. Ừm. Cũng nhìn máy thường xuyên đấy, ừm. Ờ. Nó tỉnh như sáo, hay gọi là tỉnh như sáo đấy. <laughs> Ừm, ừm.
Đấy, đúng rồi, tỉnh như sáo và mình cảm thấy là, à, nếu mà không thay đổi, không áp dụng các biện pháp kỷ luật mà thói quen gì khác thì chắc chắn là bản thân sẽ rơi vào cái tình trạng cực kỳ là khó chịu khi mà ngày hôm sau còn đi làm. Và mình thực sự đã rơi vào cái tình huống rồi đấy, mình bị, ờ, ốm vặt rất là nhiều, cảm cúm này và dẫn đến tình trạng viêm xoang, gây ra tình trạng là đau xoang trán sang mũi của mình rất là nhiều, còn gây ra tình trạng là ù tai nữa cơ.
Ừm. Ờ. Ừm. Ờ.